ครับ ก็จริง ๆ เนี่ย
มีประสบการณ์ไหมคะ? อือฮึ
พอวัย วัย ว อย่างวัยประถมขึ้น เอ๊ย อย่าง อย่างวัยมัธยมขึ้นมหาลัยเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ต้องดิว ติวเรียนหนัก พอ อ ไอ้เราก็คิดว่า โดยส่วนตัวก็คิดว่า คือ อะ มันน่าจะไม่ค่อย มี ตอนนั้นเนาะ พอเข้ามหาลัยไปได้ก็คงสบายแล้วแหละ อะไรเงี้ย ที่ไหนได้ เข้ามหาลัยหนักกว่าเดิมอีกครับ หนักกว่าเดิม! ใช่ครับ อืม
ค่ะ อะฮะ อืม อือฮึ เป็นไงคะ? เหรอคะ? เรียนหนักกว่าเดิม อืม
ก็คือผลจากการไม่ค่อยเข้าเรียนเนี่ยแหละครับ
อ๋อ